जी। <chuckles> तो कहते हैं ना कि देखिए, टेक्नोलॉजी का युग है। कहीं न कहीं आप, मैं, देखिए संसार में हर कोई लोग है ना फ़ोन से घिरे हुए है। खास करके जो छोटे है, छोटे बच्चे हैं। तो देखिए आपसे पूछना चाहूँगा कि आपकी क्या आपका क्या मानना है जो खासकर जो बच्चे है उनका जो स्क्रीन टाइम है, उनका कैसे किस तरीके से उनको जो स्क्रीन टाइम है उस पे काबू करना चाहिए? अगर आप अपने व्यक्तिगत अगर आप अपने विचारधारा से कुछ बताना चाहे ना किस तरह से वो जो स्क्रीन टाइम है उस पर काबू कर सकते हैं? या किस तरीके से किस कितना समय उनको चलाना चाहिए? अगर आप इसपे थोड़ा कुछ बताना चाहें?
जी। जी। अ, जी देखिए अ, अगर मैं बोलूँ तो बच्चों की अक वैसे तो आजकल आप देख पा रहे हैं कि बहुत से मतलब लोग क्या कर रहे हैं अपने बच्चों को खाना भी खिला रहे हैं। अ, मतलब वो खिला रहे हैं तो उनको फ़ोन दिखा कर ही अ, मतलब उनके सामने फ़ोन रहते हैं जब ही उनके अ, उम, जब वो तभी वो कंज़्यूम करते हैं अपना खाना। तो नहीं तो नहीं करते हैं। अ, तो ये देखिए कहीं न कहीं ह एक अगर बोले तो मतलब एक बच्चों के साथ जो पेशेंस लेवल होना चाहिए उन्हें सँभालने का वो कहीं न कहीं थोड़ा कम तो लगता है। अ, लेकिन अ, क्या कर सकते है अगर उनका खाना खिलाना है तो ज़रूरी है। लेकिन मेरा मानना है कि जो छोटे बच्चे हैं, अ, उब अ, बहुत से लोग मानते भी कि जब तक उनकी 5 साल की उम्र नहीं हो जाती है उनको ये चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर अ, दूर रखना चाहिए क्योंकि इसी सा इन 5 सालों में उनका मतलब मानसिक विकास होता है। और बहुत भ और बहुत चीज़ों का प्रभाव भी पड़ता है मानसिकता के साथ उनकी आँखों पे भी। अ, तो देखिए इसके ना बहुत सारे दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं कभी-कभी, अगर हम अ, देखते हैं न्यूज़ वग़ैरह उसमें। अ, लेकिन देखिए आजकल ना पढ़ाई जो शिक्षा है, वो भी ये देखिए आजकल डिजिटल हो गई है। तो हम अ, अगर चाहते हैं कि अगर वो एक और उम्र तक भी अ, ना देखें। अ, ये नहीं हो सकता है क्योंकि बहुत सारी अ, जैसे कि अब मैं ने मैंने देखा है कि आजकल की जो खासकर की जो इंटरनेशनल स्कूल्स जो खुल चुकी हैं वो एलकेजी, यूकेजी से ही उनको मतलब ये स चीज़ों का मतलब उनका उन्हें दिखा मतलब वहीं से क्लासेज़ हो रही है उनकी। जो शायद उ उ अ, ज़रूरत भी नहीं है वो चीज़ों की लेकिन इंटरनेशनल टैग के कारण ये सब चीज़ों का दिखाया जा रहा है। अ, तो देखिए बम हाल ही में जो अपना ये जापनी कन जापान कंट्री है। वहाँ पे भी देखिए शुरुआत से ही अ, मतलब ये स डिजिटल द्वारा ही मतलब उन्हें पढ़ाया जाता है। अ, मतलब शिक्षा दी जाती है। लेकिन क्या करते हैं वो जो उनके खुद के अ, डिवाइसेस होते हैं लेकिन उसमें अ, उनका मॉनिटरिंग कुछ मॉनिटर डिवाइस मॉनिटरिंग भी ऐप होता है। जिससे उनको पता चल जाता है कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना समय वाक़ई में समय व्य अ, व्यतीत कर रहे हैं क पढ़ाने के लिए या फिर कुछ और कर रहे हैं। और ऐस कुछ तो ऐसे अ, कुछ स्कूल्स ने वहाँ पे ऐसा भी कर दिया कि वो सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई के ही ऐप्स और उसमें डाले जा सकते हैं कुछ और दूसरा नहीं हो सकता। तो ये देखिए अगर इस तरीके से अगर शिक्षा अगर हर देश में ऐसा कुछ हो रहा है, अ, तो देखिए कहीं न कहीं कंट्रोल तो रहता है। बच्चा सिर्फ़ अगर पढ़ रहा है, पढ़ने के लिए ही स्क्रीन इस्तेमाल कर रहा है इसकी बात की अ, बच अ, पेरेंट्स को अ, मतलब सल स अ, तसल्ली रहती है इस बात की। जी।
जी, जी। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये तो है। जी, जी। ह हाँ। जी, जी। ओह! जी, जी। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ। जी, जी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल देखिए, कहीं न कहीं देखिए आपकी बातों से यही व्यतीत हो रहा है ना काफ़ी जैसे कहीं न कहीं आपको काफ़ी जानकारी भी है ना कैसे, कि देश-विदेश में भी किस तरह से देखिए लोग इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फ़ोन्स का। परंतु अगर देखिए भारत की बात करें, जैसे कहीं न कहीं ना आपने ना ये एक बात करी थी कि जो छोटे बच्चे होते हैं जो 5 साल से छोटे होते हैं कहीं न कहीं उनकी जो मानसिक विकास है, उनकी उम्र ही यही होती है। तो कहीं न कहीं आपको क्या लगता है कि उन जो मान लीजिए जैसे हर वर्ग के लो हर जैसे उम्र के जैसे बच्चे होते हैं कोई 2 साल के, कोई 3 से 5 साल, कोई 6 से 12 तो जैसे छोटे बच्चों की बात करें जैस जो अभी 4-5 साल के है, तो देखिए वो खुद से तो देखिए फ़ोन ले नहीं सकते। तो क्या इसमें किसकी ज़्यादा जिम्मेदारी है उनके माता-पिता की या बच्चों की? अगर आप अपने व्यक्तिगत विचारधारा से बताना चाहे तो कौन ज़्यादा ज़िम्मेदार है? अगर जो छोटे बच्चे हैं इनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है? जी।
हुँ। हुँ। अ, हाँ जी। देखिए अगर मैं जो देख रही हूँ कि इसमें ज़्यादा ज़िम्मेदारी ना पेरेंट्स की है। माँ वध के माता-पिता की है। और अ, देखिए आजकल ना मैंने देखा है कि कम्पैरिज़न भी ये ह बहुत ज़्यादा हो चुका है। अ, क्या मतलब स आजकल ना जो अगर बच्चों के स अ, मतलब बर्थडे सेलेब्रेशन्स हो रहे तो नु ब अभी से एक अ, जो उम्र उनके लिए माय इम्पौ वो ज़रूरत नहीं है, अभी से उनको स्मार्ट फ़ोन्स दी जाती हैं, टैब्स दिए जाते हैं। अ, इसक ये च चीज़ें देखकर उनको क का मतलब खराब कर रही हैं। किस ये क्या कहते हैं उसे, समाज में खड़े होने के लिए या फिर पोश अपने आप को वेसेलटेन्ड टैग लगने के लिए ये सब चीज़ें करती हैं। तो देखिए अगर अ, मैं बात करूँ तो और भी देखती हूँ कि बच्चों को देखिए जब तक उनके वो जब तक वो बड़ों के से बड़ों से ही सीखते हैं, तो बड़े अगर अपने आप को ऐसा करेंगे तो ज़रूर बच्चों पे भी प्रभाव पड़ेगा और वही सीखेंगे उन कहीं न कहीं। और देखा जाए तो देखिए जो पेरेंट्स आजकल के पेरेंट्स तो बहुत सारे अधिक से अधिक अ, वर्कींग ही होते हैं। तो उनका उन्हें तो देखिए वो उनके अ, जो केयरटेकर्स होते हैं या फिर उनके ग्रैंडपेरेंट्स के यहाँ पे छोड़ा जाता है। अब अ, उनके से भी जितना संभले जाते हैं सम्भ्ल अ, ठीक है नहीं है तो वो लोग भी क्या करते हैं, वो स्क्रीन निकाल कर दे देते हैं। अ, तो ये देखिए सम अ, माता-पिता के साथ-साथ ना म समाज का भी इसमें कहीं न कहीं हाथ है। जी। जी।
हाँ, हाँ। जी, जी। हाँ। <chuckles> हाँ। बिल्कुल। जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये तो देखिए आपने काफ़ी सही तरीके से बताया ना की जो 5 साल तक के बच्चे हैं। परन्तु जैसे कोई मान लीजिए 10-12 साल के बच्चे हैं, देखिए अब उनमें अकल भी होती है थोड़ी-थोड़ी। कहीं न कहीं अब वो अपने को कितने शुरुवात वो उम्र ही ऐसी होती है कहीं न कहीं खुद के निर्णय लेने पड़ते हैं। अगर उनसे ज़्यादा फ़ोन लिया जाए तो वो ज़िद भी करने लगते हैं। तो आपके मुताबिक जो 10-12 साल के बच्चे हैं उनके लिए या तो मतलब माता-पिता क्या कर सकते हैं? या वो खुद भी अगर कुछ करने तो आपके मुताबिक क्या कर सकते हैं? जो कहीं न कहीं 10-12 साल के बच्चे हैं अगर उन उनके अगर आप दृष्टिकोण से कुछ बताना चाहें।
अ, जी देखिए, 10 से 11 साल 12 साल की अगर बच्चों की बात करूँ, तो देखिए, वैसे बच्चे आजकल इन्फ़लुएनसर्स के रोल में भी दिख जा दिखते हैं आजकल सोशल मीडिया में। आज क अ, देखिए अगर अ, मा किस तरीके से सकारात्मक या नकारात्मक तरीके से अ, उनके माता-पिता कैसा इस्तेमाल करने की उन्हें छूट दे रहे हैं वो इध निर्भर करता है। और देखिए, आजकल वैसे तो तकनीक ने इतना मतलब अ, त ज़्यादा परिवर्तन किया है कि वैसे एप्स भी निकले स निकल चुके हैं जहाँ पे अगर पेरेंट्स अगर उनके आस-पास नहीं हैं, तो वो उनके ऊपर निगरानी रख सकते हैं और किस तरीके का कंटेंट अ, वो कंज़्यूम कर रहे हैं, उसका भी जानकारी रह सकती है। अ, तो देखिए, जैसे कि ये उम्र की अगर मैं बात करूँ, देखिए ये उम्र में ही अ, क्या बोल सकते हैं? मतलब आप टीनेज जो हॉर्मोन्स जो होते हैं आपको एक एक्सपीरियंस नए-नए अनुभव जानने का होता है। कहीं न कहीं हम भी थे अ, लेकिन हमारी जो हम टीवी के उसमें थे हम क कुछ होता तो जब तक पे पे माताजी-पिताजी अगर म सब्ज़ी मंडी को गए जब तक हम हमारी निगराहें ट टीवी पे और एक निगाह टीवी पर और एक निगाह रिमोट पे रहती थी, कब बंद करें अगर वो लोग आए ते हैं? तो हमने भी कहीं किया था लेकिन अ, देखिए एक हमारे अंदर ना माता-पिता का ना डर था कि अगर हमें हम गलतो गलत कर देंगे तो हमें क्या बोलेंगे? क्या दंड दिया जाएगा? कहीं ना हमें घर से ही बाहर निकल जाएँ निकाल दिया ना जाए। लेकिन आजकल के पेरेंट्स ना खुद ही अपने बच्चों को इतना सेंसिटिव रखे हैं। अगर उनके अ, उ उनके बच्चे अगर कोई गलती भी करते हैं तो वो उन्हें अ, ज़्यादा बा डाँटना पसंद नहीं करते। अगर सपोज़ उनके शिक्षक अगर स्कूल के शिक्षक अगर उन्हें अ, इस चीज़ की मतलब सीख देने की कोशिश करते हैं, तो वो पेरेंट्स क्या करते हैं, शिक्षक को तो नहीं मतलब शाबाशी देते हैं लेकिन उल्टा शिक्षक को ही मतलब उन्हें ही मतलब उनकी ही नौकरी को खलास करने की या फिर कुछ मोर्चे लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए म माता-पिता को ना कहीं न कहीं बोलते हैं मैं कहावत है मुझे स ठीक से याद नहीं है अ, जब मेरी बारी आएँगी तो उसे और ज़्यादा पढ़ूँगी। लेकिन मैंने सुना है कि अ, आप अपने बच्चों के साथ अ, एक उम्र तक द बहुत स्ट्रिक्ट रहें और एक उम्र दोस्त की रह रहें और एक कुछ उम्र तक आप उनके साथीदार बन के रहिए, मतलब आप जी। मतलब सिक स्ट्रिक्टनेस देखिए अगर स्ट्रिक्टनेस रहता तो क्या उनको पता चल जाता है कि आपने क्या नियम-कानून बनाए हैं? वो उनका पालन करेंगे और क उनके ड ड डर रहेगा। अब दोस्त के उसमें देखिए, अब जैसे कि मुझे लगता है टीनेज के उसमें ही था अ, दोस्त बनकर रहना चाहिए। जब ना उनके अंदर कुछ जैसे वो अ, नए अनुभव या फिर जो नए अ, मतलब भावनाएँ आती हैं उनके अंदर, वो ना आम खुलकर अपने माता-पिता से कह सकें। अ, ये चीज़ का मतलब आज़ादी रहना चाहिए। आधे बाहर वालों और एक देखिए या साथीदार देखिए अगर मतलब देखिए अ, कोई चीज़ के लिए मतलब ऐसा फॉर्मेलिटी नहीं होना चाहिए, तो ऐसा कुछ मतलब ऐसा होना चाहिए मतलब रिश्ता माता-पिता और बच्चों का। जी।
जी। हाँ। <chuckles> <chuckles> डर था, बिल्कुल। जी, जी। <chuckles> हाँ, हाँ। हाँ। ओह! अच्छा। जी, जी। हाँ, हाँ। ओह! अच्छा। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देख देखिए, काफ़ी आपने देखिए गहरी बात भी कर दी है और काफ़ी महत्वपूर्ण भी बात करी है, देखिए आपने। परंतु जैसे ठीक है, आपने जैसे एक बात करी। कहीं न कहीं देखिए, समय तो हमने देखिए मान लीजिए निर्धारित कर भी लिया है। कहीं न कहीं ठीक है, अगर माता-पिता न कुछ तरीके कर सकते हैं। कहीं न कहीं आपने भी तरीके बताए जिससे माता-पिता समय को तो तय कर सकते हैं। परंतु इसमें आपका क्या मानना है कि जो बच्चे देख रहे हैं स्क्रीन पे, क्या वो भी मायने रखता है? देखिए, आजकल वैसे भी देखिए पढ़ाई भी आजकल ऑनलाइन हो गई है कोविड के बाद तो। <tsk> या ऐसा भी तो हो सकता है ना बच्चे पढ़ाई भी कर रहे हैं ऑनलाइन या अगर देखिए, वो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बच्चे कहने को तो है कि फ़ोन ले लिया परै पढ़ाई के लिए, पर वो पढ़ाई नहीं कर रहे, क्या करें? तो आपको नहीं लगता समय निर्धारित के साथ-साथ इसपे भी थोड़ा तवज्जो देना चाहिए ना कि बच्चे देख क्या रहे हैं उसपे? अगर आप इसपे थोड़ा कुछ अपना व्यक्तिगत अगर विचार साझा करना चाहें।
हुँ, हुँ। हुँ, हाँ। हाँ जी, देखिए जैसे मैंने कहा ना, ऐप्स भी आजकल बहुत सारे हैं जहाँ पे अ, बट जो उनके बड़े हैं माता-पिता हैं, वो ड इसका मतलब देख सकते हैं कि मतलब कंट्रोल कर सकते हैं उनके उ कंटेंट के ऊपर। और रही बात है, देखिए माता-पिता हमेशा बच्चों के आसपास तो नहीं रहते अ, लेकिन देखिए आजकल अगर बच्चों की छोटे बच्चों की अगर बात करूँ, जैसे 5-6 साल के, अगर इन केस उनके हाथ में मोबाइल भी आ भी गया है, तो ना उनके अ, कह ही नहीं सकते कि वो किस तरीके का कंटेंट देखकर कन कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वो जो कहीं न कहीं उनके लिए 1 वो है। तो आजकल देखिए, जो यूट्यूब में ही उनके बहुत सारे कार्टून होते हैं, वो कहीं न कहीं मुझे भी वो पोएम्स याद हैं मुँह ज़बानी। तो तो यूट्यूब पर किड्स जो है, वो बहुत ही अच्छा है। बच्चों के लिए वहाँ पे देखिए सिर्फ़ बच्चों का ही कंटेंट होता है। ये अ, बड़ों का जो साथ में जो तालमेल होता है, वो कंटेंट नहीं आता है वहाँ पे। तो अ, थोड़ा सेफ साइड है अगर माता-पिता चाहते हैं कि थोड़ी देर के लिए उन्हें बच्चों को एक्सपोज कर सकें स्क्रीन टाइम के लिए। और रही बात देखिए दूसरों चीज़ों की देखिए मैंने फिर अगर दोहराऊँ, तो ऐप के ज़रिए कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कंटेंट देख रहे हैं। और ना मेरा मानना है कि ना सबसे पहले अगर आप 10-11 साल के बच्चे होंगे, देखो ना ये आजकल के बच्चे ना बहुत जल्दी अ, मैच्योर हो जा रहे हैं का समय से पहले ही, आजकल के। तो आप ना उनसे खुलकर बात करें कि क्या चीज़ स सही है, क्या चीज़ गलत है और उनके मानसिकता पे और उनके स्वभाव पे कितना असर पड़ेगा। तो ये नम खुलकर बात कर सकते, आप माता-पिता, आपका हक है और बच्चों का भी अ, कहीं न कहीं होता है कि वो अपने माता-पिता की भा जो सीख दे रहे हैं उसे समझे, जी।
जी, जी। ओह! <chuckles> जी, जी। हाँ। जी, जी। हाँ, देखिए, ये आपने काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी सरल और सटीक शब्दों में बताया। और जैसे कहीं न कहीं जैसे ना आजकल क्या होता है ना, जो रिश्तेदार होते हैं कि अगर कभी कोई बच्चा ज़िद कर रहा होता है ना तो रिश्तेदार कहते हैं कि, "अरे दे दो यार, फ़ोन ही तो है। क्या हो गया? जान थोड़ी ले रहा है तुम्हारी।" तो इसमें क्या करना चाहिए? और जो माता-पिता हैं, वो क्या कर सकते हैं? जिससे कहीं न कहीं ना मतलब वो अपने बच्चों को भी फ़ोन ना दें और कहीं न कहीं वो ड्रामा भी नहीं क्योंकि अगर कल को रिश्तेदार की बात नहीं मानी ना, तो जो वो पेरेंट्स होते हैं जो या फिर रिश्तेदार ही ना ड्रामा करने लगते हैं तो फिर उसको किस तरीके से उनको बताएँ कि फ़ोन नहीं देना चाहिए। अगर आप थोड़ा इसपे अगर आपको कोई ऐसा अनुभव रहा, अगर आप बताना चाहें।
हुँ। हुँ, हुँ। मेरा तो अनुभव नहीं रहा है। मेरी अगर आंटी की अगर मैं बात करूँ अ, तो देखिए वो क्या करती हैं, जब ऐसे सिचुएशन में ना ख़ामोशी बरतनी चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं तो सिर्फ़ साइलेंट हो जाने चाहिए या फिर अपने बच्चों को वहाँ से उठाकर लेकर जाने चाहिए। ना ही क्योंकि देखिए ना रिश्तेदार ना कुछ ऐसी छोटी-मोटी कौन-सी बात उनको कहाँ पे अ, उसका बतंगड़ बनाए, किसी को पता नहीं चलता है वो। तो उससे अच्छा है कि खामोश रहकर वो अलग ही वहाँ से उठकर चले जाना बेहतर है। मेरा भी मानना है कि कुछ चे सिचुएशंस ऐसी होती हैं ना जहाँ पे आप ख़ामोशी बहुत ज़्यादा ही मतलब पावरफुल हथियार होती है, तो जी।
हाँ, हाँ, बिल्कुल। ओह! अच्छा। हाँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, काफ़ी आपने सही तरीका बताया कि हाँ। परंतु अगर आपको एक थोड़ा प्रैक्टिकल टिप्स देना चाहें ना जो रोज़ाना के रूटीन में, क्या बच्चों को मदद ही जा सकती है या देखिए, अचानक बंद करना चाहिए आपके मुताबिक या उसको कोई थोड़ी प्रैक्टिकल टिप्स है, धीरे-धीरे उनका जो समय है वो कम करना चाहिए? अगर आप थोड़ा इसपे भी कुछ बताना चाहें।
अ, जी देखिए अगर मैं बोलूँ तो अ, जो कहते हैं ना एक कहावत है, "बाढ़ आने से पहले तट बता अ, बनाना चाहिए।" अ, तो ना बच बचपन तो बचपन से ही ना उनको उसकी चीज़ की आदत नहीं डालना चाहिए। देखिए आजकल ना मार्केट में इतनी सारी अ, ब्रेन-एक्सरसाइज़ की इतनी सारी टॉयज़ निकल चुकी हैं और देखिए बहुत सारे पेरेंट्स ना बच्चों को खिलौने से भी देने से डरते हैं क्योंकि प्लास्टिक, मुँह में लेते बच्चे। प्लास्टिक अ, वो प्लास्टिक से ही बनती है ना खिलौने अधिक से अधिक तो। कहीं न कहीं वो मुँह में डाल के केमिकल से वो कुछ न कुछ उन्हें अ, मतलब ख उनके स्वास्थ्य पे असर ना पड़े बोलकर। तो उस वजह से ना देखिए जो टॉयज़ जो खिलौने हैं अ, उसके वो खिलौने से और कहीं न कहीं मेरा मानना है कि बच्चों के साथ अगर हम जो खेल मिश्रण जो बच्चे बन जाना होता है ना? बच्चों के स वो करना पड़ता है कहीं न कहीं। तो पहले से ही आप उनको वो करते तो अच्छा है। तो एक, शायद मैंने आपके मैंने पहले भी ज़िक्र किया था शायद। अ, मैंने देखा था सोशल मीडिया मतलब इंस्टाग्राम पे, ऐसे ही मतलब बल माता-पिता बच्ची अज़ उनकी बेटी के मतलब ऐसे ही ज़्यादा स्क्रीन टाइम से इतना परेशान थे और ज़िद्दी भी थी बहुत। अ, छोड़ती ही नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया? उनकी बेटी जब सो गई थी उनकी बेटी के आँखों के नीचे इतना भारी मात्रा में काजल लगा दिया और सुबह में जब वो उठी उसको च आयने भी दिखाया कि तुम इतना स्क्रीन यूज़ करती हो उस वजह से तुम्हारी आँखें <chuckles> सो गई, तो वो बच्च लड़की रोने लगी और उसके बाद से उसने स्क्रीन देखना ही छोड़ दिया है बहुत समय तक। जी।
ओहो! वाह, वाह! <chuckles> जी, जी। जी, जी। जी, जी। अच्छा, अच्छा। अरे! ओह! अच्छा। ये तो देखिए आपने काफ़ी एक अच्छा उदाहरण दिया ना कि कैसे बच्चों की स अलग तरीकों से क्योंकि देखिए वो आजकल के बच्चे हैं ना वो देखिए मानते भी नहीं है। उनको अगर आराम से बोला जाए तो वो कहीं न कहीं ना यही कहते हैं कि कुछ नहीं होता। परंतु देखिए जो आपने उदाहरण देखा अद यद बताया आपने कहीं न कहीं आपने भी इसको देखा ही होएगा ऑनलाइन। तो जैसे उसमें एक बड़े एक अलग अंदाज़ से एक अलग तरीके से जैसे जब माता जी उन्होंने कहीं ना वो कहते हैं ना कि वो जैसे वो एक कहावत है कि, "लाठी बैन लाठी भी ना टूटे" कुछ ऐसी कहावत है मेरे को ध्यान तो नहीं आ रही। पर काफ़ी अच्छे तरीके से आपने बताया। और यही कहना चाहूँगा काफ़ी अच्छा लगा आज आपसे बात करके। काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला। तो आशा यही है आपसे फिर से बात होएगी। आपका इसके लिए आपका समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।
उ हुँ, हाँ। अ, जी।